Muito, muito mais complexo, porque não é só a gente escolher músicas que a gente gosta, né, porque se a gente escolhe música que a gente gosta a gente pega ali 10, 15, 20 músicas que são populares, que tocam na rádio, mas isso você e mais 1000000 de DJs estão tocando. Então, você tem que fazer uma música musical grande pra ser DJ mesmo, né, e aí eu percebi que não era tão fácil, e que não era só ali com uma aulinha rápida do meu amigo que eu ia aprender. Então, eu realmente me inscrevi em uma escola de música que tinha aula pra DJ, né, e aí e eu peguei uma coisa
<clears throat> Uhum. Tá. Hum. Tá. Uhum. Tá. Olha, que bacana. Então quer dizer que você se encontrou como DJ, você se encontrou nesse nesse ramo?
Sim, sim. Tipo, eu eu imagina, a minha formação mesmo é direito, né, eu estudei direito, aqui, e sempre gostei de música, isso não não tira o fato, né, de eu de eu gostar de música. Enquanto estava na universidade, eu falei assim: "Poxa eu posso fazer um par part-time", isso depois já de fazer o curso, depois já de aprender a tocar, "Posso fazer um part-time ou eu posso ser DJ enquanto eu tô na universidade". E foi um dos maio uma das melhores coisas que eu fiz, né, que eu comecei a ganhar um dinheirinho também, a tocar em vários lugares, né, cheguei a tocar em todos os lugares praticamente aqui da cidade que eu moro, fui a to fui tocar em outras cidades também, né, cheguei a tocar em Madrid, cheguei a tocar em outros países. Quando fui para o Brasil também tinha um amigo meu que tinha uma casa de festa, cheguei lá, ele "Poxa você é de DJ?" Eu falei: "É eu tô começando", ele: "Ah, então, toca aqui", acabei tocando lá também, então eu tive experiências de pistas em vários lugares assim do mundo, também, e é uma coisa que era um hobby, que era uma brincadeira, no começo eu pensei assim: "Ah não, não vou, eh, trabalhar com isso, porque é o que eu gosto, não vou levar a sério." E aí eu tive um 1º convite, né, que ficava postando no no nos storys ali, né, ah, eu tocando, as músicas que eu estava tocando e uma vez uma uma pessoa, né, que é um que é um DJ, um senhor, olhou e falou: "Olha, as suas músicas são muito boas, você não quer passar isso para outras pessoas?" E eu "Ah não, não sei se eu consigo dar continuidade, vou errar muito, tenho medo." E ele me tranquilizou, falou: "Olha, não, isso é normal." E daí foi só o sucesso.
Uau. <chuckles> Uhum. Aham. É. Uhum. Tá. Legal. Aham. Aham. Uhum. Levar a sério, é. Tá. Ah. Há. Tá. Uhum. E e quando você depois de quanto tempo que você fez a aula, eh, de pra DJ que você se sentiu, assim, confiante pra começar a fazer, ass tocar, porque você tocou e disse em em várias festas, vários lugares e, né, de até em di países diferentes. E você, quando que você chegou nesse ponto, assim, fazendo a aula, em quanto tempo você decidiu que você: "Não agora eu já tô confiante já consigo tocar."?
Aham, si sim. Ah, olha